Un voyage, c'est pas seulement un lieu qu'on découvre. Heu heu, c'est souvent des moments, des gens, heu, des des plats, c'est plein de choses ensemble. Toi, est-ce que tu peux me raconter un voyage qui t'a vraiment marqué?
Alors, un voyage qui m'a vraiment marqué, en vrai, j'en ai pas mal hein, franchement, heu, parce que j'ai c'est quelque chose que j'adore. Voyager, c'est vraiment un truc que je je fais, heu, énormément. Mais il y en a 1 qui me vient en tête. Heu, c'est un voyage que j'ai fait récemment en c'était en avril, si je me trompe pas. Avril, mai, juin, ouais, c'est ça, en avril. Heu, je suis parti 3 mois et c'était au Japon, ouais.
Ouais. Oui. Et c'était où? 3 mois! Ah ah c'était un très long voyage!
Exact, exact. Ouais ouais, c'était vraiment très très long et heu, et du coup bah, je suis parti, heu, je suis parti ouais, pendant 3 mois au Japon, j'ai fait Chine, Japon et heu, et Thaïlande.
<gasps> Ah et tu as passé 1 mois dans chaque pays?
Non, j'ai passé quelques jours, heu, en Chine, j'ai passé 2 mois, heu heu, 2 mois et 1/2 au Japon et heu, et 2- deux-trois semaines, heu, en en Thaïlande.
Au Japon. Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir à ce moment-là et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le Japon?
Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à partir? Heu, bah en fait, j'étais parti au Japon juste avant. Heu, quelques mois avant. Heu, j'étais parti, heu, pendant 10 jours
Ouais. Combien de temps? Ah oui, ouais, c'est court.
et heu ouais, c'est ça, c'était assez court, mais j'ai j'ai vraiment, heu, kiffé, tu vois? Donc, heu, donc en fait, j'avais vraiment envie de partir et du coup, bah, je me suis dit: «Bah, allez là, heu, je me fais un peu de sous et et et je pars pendant pendant 3 mois, quoi».
Ouais. Ah, donc c'était, heu, c'était prévu.
C'était et c'est oui et non dans le sens où, en général, un voyage de 3 mois, les gens ils prévoient ça, heu, 1 an, à l'avance. Moi j'ai prévu ça, heu, 2 mois à l'avance, quoi, mais, heu
Ah, c'était prévu et spontané, à la fois?
Exactement, exactement, mais je trouve que tu vois? Le le le fait que ça m'ait marqué, je pense aussi, c'est que c'était vraiment spontané. Heu, le fait que vraiment, heu, je me dise, heu: «Allez hop, je j'y vais quoi», tu vois?
Ouais, je vois je vois tout ce que tu veux dire, mais a tu es parti là-bas, tu as appris, heu, tu as appris quelques phrases, heu, quelques phrases de base ou peut-être même, tu as appris un peu plus ou est-ce que peut-être que c'est les mangas qui t'ont aidé à à comprendre certaines phrases?
Ouais, alors c'est assez marrant alors effectivement oui, j'ai appris aussi là-bas, c'est sûr. Mais heu, effectivement ouais, c'est surtout ouais, mangas, animés, heu, qui m'ont vraiment «appris» entre guillemets le le japonais, j'ai envie de dire et heu, et et et c'est fou parce que bah, ça aide, hein, vraiment hein. Le le fait de de regarder des mangas en japonais et cetera, bah maintenant, heu, quand j'y suis enfin quand j'y suis allé, heu, bah je peux je peux avoir une, heu, une micro conversation, heu, avec, heu, les gens quoi.
<chuckles> Complètement. Et tu arrives à les q parce que souvent, heu, souvent les gens, heu, comprennent plus vite que, heu, ce qu'ils parlent. Toi tu comprenais bien quand on te parlait?
Oui. Alors oui, c'est c'est vrai qu'on comprend beaucoup plus que ce qu'on parle, parce que ça demande beaucoup moins d'effort, heu, au niveau, heu, mental. Parce que quand on parle, il faut, heu ton ton cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il doit, heu, chercher le mot et ensuite le dire. Alors que quand, heu, quelqu'un te parle, bah ton cerveau il a juste à chercher le mot pour le comprendre, tu vois? Donc c'est pour ça, il y a il y a 1 étape en moins. Donc heu, forcément, c'est c'est c'est un peu plus facile de comprendre et cetera. Heu, mais, heu, mais ouais non non mais c'était c'était assez, heu, assez incroyable aussi parce que bah, tu sais, heu, j'étais, heu, voilà, j'étais avec des amis, heu, donc heu, on est vraiment resté 3 mois, heu, c'était cool quoi.
Ouais. Oui! Ah! Les avec tes amis tu es resté 3 vous êtes resté 3 mois tous ensemble?
Ouais, exactement, ouais, on était, heu, on était 3 exactement. Heu, mais on s'est juste séparés, par contre à la fin du voyage, où, heu, où moi, j'étais parti tout seul, du coup, heu, en Thaïlande et heu, un pote qui est parti, alors lui, il était en Thaïlande, mais il était pas à Bangkok, il était à à Pattaya. Et heu et heu, mon autre pote, lui, il est resté au Japon et il est parti à Okinawa.
Oui. Moui. Ah! OK et toi, c'était quoi ta 1re impression quand quand tu es tu es arrivé là-bas?
Au Japon?
Oui.
Alors, ma 1re, 1re, 1re, impression, heu, je m'en rappelle pas trop parce que, heu, j'étais, heu enfin, je m'en rappelle quand même, tu vois? Je je savais que c'était un truc de fou parce que j'é j'étais, heu, j'avais quel âge quand je suis la 1re fois que je suis parti au Japon? Je devais avoir 13 ans.
Oui. Ah! 13 ans? mais tu es parti tu es parti avec tes parents? Tu es parti avec quelqu'un de la famille?
Ouais, ouais, ouais, quand, heu, quand j'avais 13 ans, j'étais parti avec, heu, avec ma famille donc avec, heu, mes grands-parents, heu, mon oncle, ma tante et mes et cousins, cousines.
Ah oui, c'est une histoire de famille.
Ouais là, on était on était vraiment en famille, heu, on était vraiment parti en famille et heu et après, heu, j'y suis retourné, donc tout seul, là, cette fois-ci vraiment tout seul, tout seul, heu, en 2023. Donc j'avais 22 ans
<chuckles> Ouais.
heu et heu et c'était, heu, c'était vraiment incroyable. C'était je me rappelle la 1re fois que je suis arrivé, en fait, heu, j'étais émerveillé, heu, les yeux écarquillés, heu heu, c'était, heu, les les les les vraiment des étoiles dans les yeux, mais, à chaque instant!
<chuckles> Ouais, ouais, j'allais le dire. <chuckles> Ah, donc voilà, mais, est-ce que, heu tu vois que tu as eu une 1re impression? C'était des étoiles, tu étais émerveillé, des étoiles dans les yeux. Mais est-ce que tu t'es senti dépaysé? Ou bien au contraire comme, heu, tu connaissais un petit peu, heu, la culture japonaise. Est-ce que tu t'es senti étrangement à ta place?
Bien sûr. Heu, j'ai envie de dire les 2. Heu, j'étais totalement dépaysé, mais quand je dis totalement, c'est-à-dire que la France n'a rien à voir, mais mais il y a à la limite, heu, il y a de l'oxygène dans l'air, mais à part ça, heu, je vois pas le rapport. Heu, vraiment aucun rapport avec la France. Genre c'est j c'est pour moi, il y a il y a aucun rapport. Tout est beau, tout est propre, tout est, heu, les gens sont sont moi polis, heu, le le t tout est fou, c'est fou! C'est incroyable! J'adore, j'adore. C'était c'était vraiment incroyable et étrangement du coup, donc ça n'avait rien à voir, mais je me je me sentais, heu, chez moi. Je me sentais très bien, je me sentais incroyable.
<chuckles> Parce que tu te sentais bien.
Exactement, c'est ça, c'était, heu, c'était vraiment, heu, u une sensation, c'est p c'est même pas, descriptible en fait et donc heu et je savais que j'allais devoir y aller, mais tout le temps en fait.
Après, heu, c'est aussi, heu, est-ce que le la technologie, qu'il y a là-bas, ça a joué, heu? Parce que c'est un côté un peu intuitif et qui va t'aider au quotidien. Est-ce que ça a joué, ça?
Alors la technologie, je dirais pas que ça a joué, même si effectivement, heu heu, bon, ça reste quand même assez sympathique, heu, même quand on va aux toilettes, heu, le le siège qui se lève tout seul, heu, les trucs, heu, technologiques, la musique, heu, la chaleur sur le sur le le contour, heu, en hiver et tout, c'est c'est cool. Non mais c'est vrai! C'est c'est quelque chose qui est assez intéressant.
<laughs> Oui, bah oui, avec en plus, heu, ils ont les jets d'eau.
Voilà, c'est ça, c'est ça, donc c'est c'est c'est voilà, c'est ça reste technologique, c'est cool mais c'est pas en fait, c'est pas, heu, c'est pas ce qui m'a, heu, non plus, heu, attiré dans le sens où, OK, c'est cool mais, heu, tu vas en Chine, heu, c'est beaucoup plus technologique par exemple.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
Ouais, j'ai appris que, heu heu je pense que c'est là où je vis, où il y a un problème. <chuckles> Et là-bas, heu, là-bas, en fait, c'est c'est il y a pas de il y a pas de quasiment pas de de délinquance, heu, il y a pas de vol, heu, il y a enfin, c'est sécuri ouais, c'est ça, c'est c'est vraiment sécuritaire. C'est c'est safe, c'est, heu, c'est propre. Ça aussi, c'est fou, c'est propre, tout est propre. C'est-à-dire que, par terre, c'est propre. Alors, bon, ça dépend où on va, encore une fois, c'est je dis pas que c'est 100 % comme ça, mais à 90 % c'est comme ça. Donc ça, c en fait, c'est fou de voir, à quel point ça fait du bien, quand tu marches dans la rue et de pas voir de déchets par terre, heu, de enfin, c'est c'est fou.
<chuckles> Ouais, ouais, l'insécurité. Et c'est propre. Oui, même pas, heu, même pas des chewing-gum, heu et est-ce que c'est vrai que si tu laisses, heu, ton portefeuille quelque part, tu l'oublies, ou ton ordinateur ou ton téléphone et que tu reviens, tu le retrouves?
Rien, rien. Ah, bah, ouais, beh, par exemple, moi, j'ai une une anecdote, heu, assez, heu, assez sympathique là-dessus. Heu, bah, justement, heu, j'ai pris, heu, ce qu'on appelle un Shinkansen. Shinkansen, c'est un peu le TGV mais heu, sous stéroïdes, vraiment, heu, voilà t c'est ça, vraiment très puissant, quoi, c'est vraiment surboosté et heu, et du coup, heu, en fait, hem
Oui, raconte-moi. Ah, qui est très rapide! <laughs>
quand on arrive, en général, i ils ouvrent les portes du Shinkansen, peut-être, heu, 5 minutes avant le départ, quoi donc heu, donc tu y vas, tu prends ta place, tu t'assois, tu attends qu'il démarre, mais à un moment, j'avais soif et je venais de m'asseoir. Bon, ben, j'ai laissé, heu, mon téléphone, heu, mon sac et cetera, heu, vraiment sur mon siège, heu, pour dire, heu: «Bah, je suis là, quoi». Genre, en mode, heu: «Vous asseyez pas» et je suis sorti juste aller me prendre une boisson, revenir, heu, mais j'ai aucune crainte, aucune crainte. Je suis revenu, mes affaires n'ont pas bougé d'un millimètre, même le vent, il a pas touché à mon à mon sac.
Oui. Oui. Ouais. <laughs> Même le et est-ce qu parce que là, je t'ai demandé qu'est-ce que tu as appris sur le monde et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même?
Heu, que j'allais vivre là-bas.
Tu veux vivre là-bas?
Ah, ouais et il y a 0 doute là-dessus. Tu sais? Il y a il y a pas un monde dans ma vie-là, actuelle où je vais pas aller vivre là-bas, c'est pas possible.
Ah, oui donc heu, v tu vas préparer tout ça, avant d'y aller. Tu vas apprendre encore plus la langue.
Bien sûr, oui, ça va prendre du temps, mais ça va prendre du temps, mais mais il y a aucun monde où je peux pas où je vais pas vivre là-bas. C'est p c'est pas possible, ça n'existe pas.
Et est-ce qui de pendant ce voyage, est-ce qu'il y a eu un un imprévu qui a tout changé pour toi, en bien ou en mal, hein?
Heu, un imprévu? En mal, non, j'en vois pas. Il y en a aucun. En bien, heu, oui, il y a il y a beaucoup d'imprévus en bien. Heu heu, il y a des fois, heu, il y a une fois, j'avais, hem ah, oui, c'est ça. Il y a une fois, j'avais oublié mon sac dans un restaurant. Heu, mes passeports, cartes, heu, cartes bancaires, heu c il y a tout dedans, hein, heu, mon sac entier. Ma vie, voilà, ma vie entière est dedans. Heu et je l'ai oublié, tu vois? Et je m'en suis pas aperçu après, peut-être, heu, 1 heure, 1 heure, heu, 1 heure et 1/2. Genre, vraiment, j'étais dehors, on marchait, machin, heu et carrément, j'ai dû reprendre le le train pour retourner au restaurant, carrément et heu mais aucune crainte. Je savais très bien que j'allais tout retrouver. Je suis arrivé, je dis: «Bonjour, j'ai perdu mon sac». Ils m'ont dit: «Heu, ah, ah bon» je fais: «Oui, oui, bah c'est il est là, celui que vous avez posé là, c'est c'est le mien, "ah, bon, OK, d'accord" pas», ils ont regardé vite fait, heu, mon mon passeport, heu et cetera qu'il y avait dedans.
<chuckles> Oui. Ah, oui. Toute ta vie. Ah, oui. Oui. Ah ouais. Oui, pour voir que c'était toi. Ah oui! <gasps>
C'est ça. Je leur ai dit: «Ouais, bah, voilà, c'est à moi».
Ah oui. Est-ce que tu as est-ce que tu as fait une rencontre qui t'a vraiment marqué pendant ce voyage marquant? Ah! <chuckles> Raconte-moi. <chuckles>
Ah oui, ah oui, oui, oui, bah ça, des rencontres ça, des rencontres, j'en ai fait j'en ai fait beaucoup de toute façon, on en fait plein, en fait, hein dans dans dans ce genre de voyage, hem, alors
Quelques-unes qui t'ont vraiment marqué.
alors 1 qui m'a vraiment marquée, c'est un un gars qui était en fait un un CEO, heu, d'une, heu, n entre d'une multinationale au au Japon, heu, ultra riche, heu, machin, heu, que j'ai rencontré comme ça et heu et le gars, heu, en fait était très, hem, comment on appelle ça? Hyper généreux, hyper sympathique et cetera. Heu et en fait heu, il nous a, heu, enfin, moi et mon ami, heu, il nous a invités, heu, à, heu, bah heu, aller dans un bar, heu, aller en boîte de nuit, heu, machin. Mais vraiment invités, mais c'est pas, heu, on va en boîte de nuit, il nous invite en boîte de nuit, c'est, il nous invite en boîte de nuit dans le carré ultra VIP, tout ce que tu veux, heu heu, boissons illimitées, heu, ce que tu as envie quoi, tu vois? Il accompagne en taxi, il nous il nous redonne de l'argent pour qu'on a retourne en taxi chez nous, heu, du début jusqu'à la fin, quoi.
Oui. Très humble. Mmh, je vois tout à fait. Ah, oui! Je je vois tout ce que je vois tout ce que tu veux dire et heu, oui? Oui, dis-moi?
Et heu ouais? Et heu, non et je disais et d'autres d'autres rencontres, heu, bah, des amis que je me suis faits, quoi. Des amis, des bons amis que en contact.
Oui. Ah! Tu t'es tu t'es tu t'es fait ami avec heu, des Japonais ou avec, heu, des expatriés, heu, qui sont là-bas?
Ouais, ave avec des avec des Japonaises, heu, je me suis fait, heu, je me suis fait ami, heu, plus précisément et heu et du coup, heu non, non, bah, en fait, on on était, heu, bah, on est on est restés, heu, super proches, quoi donc heu, donc là, quand là, j'y retourne, là, justement au Japon, là, dans dans 2 semaines, là.
<laughs> Oui. Ah! Oui.
Heu et heu, même si, heu, j'y étais, heu, il y a quelques mois, hein, pendant 3 mois, hein. Là, j'y retourne encore pendant 2 mois donc heu, c'est pour te dire. Ouais, ouais, là, j'y retourne encore 2 mois, là.
Ah 2 mois! Et est-ce que, heu, est-ce qu'il y a une odeur, heu, une lumière, un son particulier qui t'a marqué?
Ah, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, les les les sons les sons, surtout les sons. Les bruits de quand tu rentres dans un un Seven Eleven, le bruit du passage piéton, heu, le train, le les annonces, heu, dans le métro, heu, tous tous les sons. C'est-à-dire que quand je les réécoute, j'ai carrément, j'ai j'ai mal au cœur. Tu sais? Comme je suis, heu, je suis pas là-bas. Genre, ça c'est c'est quelque chose qui ouais.
C'est-à-dire des sons? Ah! C'est d ah oui, ça t'a rendu sensible, heu et émotif.
Ah mais clairement, ouais, les les en fait, c'est c'est un enchaînement de de plein de choses et et quand quand quand je suis là-bas, je suis en mode: «Ah, bah, enfin, enfin, je retrouve ça», quoi.
Et tu te souviens de la 1re chose que tu as mangée là-bas?
Heu, je saurais pas dire la 1re chose, heu.
Et tu as tu as acheté, tu as tu as peut-être mangé le gros, heu, bol de de ramen peut-être?
Non, même pas, même pas, heu, j'ai même mes mes 1ers voyages, j'avais pas mangé de ramen, mais hem, je dirais, la 1re chose, peut-être dans un Seven Eleven, tu vois? Un petit truc comme ça.
Même pas? <chuckles> Heu, et c'était quoi? C'était un plat typiquement japonais ou c'était plus, heu, du fast food?
Non, c'était ouais, des petits des petits trucs un peu, heu, un peu, heu, comme ça, à la va-vite. C'était en sortant de l'aéroport, j'avais faim.
Ah! Et si tu pouvais revivre 1 seul instant de ce voyage, quel serait-il?
Heu, <blows air> Je suis pas vraiment de truc que j'aimerais revivre à part, heu, juste retourner là-bas, quoi.
Je te remercie beaucoup pour, heu, pour ce partage.